Ich glaube, also, die Probleme hat sie schon, seitdem wir uns kennen. Nur ich glaube, jetzt spitzt sich das so zu, weil jetzt geht es auf die Trennung hin, weißt du?
Dementsprechend Ja? Ach so? Aha. Ja. Ja, genau. Aha. Ja, ja, sicher und
Ähm, kann auch sein, dass das vielleicht wirklich so dieser Stresspegel ist, der immer schlimmer wird und der eh auch wahrscheinlich zu Kopf steigt, ne?
Mhm. Ja. Ja, das, äh, d würde ich mal sagen. Vielleicht braucht sie sich jetzt mehr als zuvor. Hast du das mal mit ihr angesprochen? Denn es kann sein, dass die das gar nicht mitkriegt, ja?
Mhm. Ja. Mhm. Ne, äh, sie kriegt das schon deutlich mit. Sie hat mich auch mal gefragt, ob ich das normal finde, dass ihr Sohn, äh alle Kinder spielen zusammen und der ist immer so der st der stellt sich seine Autos in eine Reihe auf, ne? Und ähm, weißt du, wenn meine Tochter da hinkommt und 'n Auto die Reihe dazustellt, da kriegt er sofort 'n Anfall, und zwar so 'nen richtigen. Ähm
Mhm. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Ja. Mhm. Ja. Aha. Ja, da bist du 'n bisschen mehr locker und sie ist es nicht und es hört sich an, als ob sie sich, um ihren Sohn Sorge macht und dann die Scheidung, und alles. Also, die Frau ist jetzt gut unter Druck.
Ja. Sehr. Aber ansprechen will ich das auf keinen Fall. Also, das würde nicht funktionieren, mit ihr. Mhm.
Aha. Ja. Naja, naja.
Aber vielleicht wird das auch nichts bringen, wo du das grade sagtest mit dieser schwierigen Phase, ne?
Mhm.